هو في الغالب بيبقى في الشغل، لإن دي الحاجة اللي باقدر أحدد لها معيار، عشان في deadline، فاهماني؟ لكن آآ ال الحياة ال ال الشخصية، إن يكون في حاجة مطلوبة منّي في البيت، اقعُد اقول لهم: "هاعملها بُكرة، طب هاعملها بعده، طب هاعملها" مش عارف إيه، وفي الغالب يعني باتأخر فيها أو أو ما باعملهاش أساسًا. زي اللي هو إيه، "لمبة المطبخ فيها مشكلة، فتعالَ غيّرها لنا." باقول لها: "طيب تمام بُكرة، طب بعده، عنيّا حاضر." ك فتقعُد شهر اللمبة ما تتغيّرش، أن أنا مش لاقي سبب واقعي، أيوه بالضبط، أنا مش لاقي سبب واقعي أحط إيدي عليه، لكن هو ده اللي ب حرفيًا بيحصل معايا في حياتي.
آه. إمم. أيوه، امم. أكيد 3 شهور كمان. امم. أيوه. إمم إمم، أنا فاهمة كويس أوي بجد اللي أنت بتمُر بيه يعني، ده فكرة إن أنت <tsk> شايف إنها مش مهمة، حاجة مش مهمة، آآ حاجة ممكن تتأجل، طالما ما فيش حد هيحصل له حاجة مثلًا لا قدر الله أو في سبب يخلّيني أتحرّك من مكاني، فأنت مش هتتحرّك، خلاص، أنا مش هاعمل الحاجة دي دلوقتي يعني، لو الدنيا النور قطع خالص بقى آه، وما فيش غير اللمبة دي، هتقوم تغيّرها، لكن غير كده خلاص يعني، أنتم عايشين بيها من غيرها، فتمام يعني. أنا فاهمة كويس أوي بجد اللي أنت بتقوله.
هي بالضبط فعلًا. تصدقي ممكن يكون ده فعلًا سبب آه، ممكن يكون ده سبب إن هي حاجة مش urgent أو حاجة طارقة دلوقتي، فخلاص يعني الدنيا مش هتطير، و وبرضه كذلك في الشغل، الdeadline مش دلوقتي، فأنا لسه معايا وقت. آآ ممكن فعلًا يكون ده سبب.
إمم. بالضبط إمم، إمم. أيوه. أيوه فاهمة، بالضبط، فاهماك، إمم، إمم فاهمة كويس أوي. طب أنت تقريبًا برضه بتحس إن أنت مثلًا بتسوّف عشان حاجات معيّنة؟ يعني مثلًا تقول أنا هأجل مثلًا الشغل عشان قاعد مثلًا ماسك التليفون أو بتتفرج على حاجة مثلًا بتحبها أو كده، والّا هو لمجرد إن أنت بتأجل وخلاص يعني، م حتى لو مش وراك حاجة أنت عايز تعملها؟